जी। देखिए हमारे जीवन की अगर बात करें तो हम ना जीवन में बहुत सारे तरीके अपनाते हैं पैसे कमाने के। लेकिन कभी-कभी न कोई ऐसा तरीका होता है जो कि बड़ा कारगर निकल जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने अपने जीवन में क्या-क्या अनुभव रहे हैं? किस-किस स्किल्स से आपने पैसे कमाए हैं? और कहाँ से आपने नहीं कमाए हैं? ज़रा उसके बारे में भी बताएँ।
देखिए अ, पैसे कमाने की चाह मुझे लगता है कि <chuckles> हर इंसान के अंदर होता है। बचपन से ही अ, बचपन की बात बताऊँ तो अ, मुझे ना <smacks lips> अ, अ, काफ़ी इच्छा रहती थी अंदर से कि कब मैं पैसे कमाऊँगा? कब मेरे पास पैसे इतने आएँगे? क्योंकि घर से ना काफ़ी लिमिटेड पैसे मिलते थे मुझे। अ, कब ₹5- ₹10 ऐसे मिलते थे बचपन में जब मैं 4-5 साल का था। तो उसमें कुछ हो नहीं पाता था और जब मैं म मार्केट जाया करता था ना बहुत सारी चीज़ें देखा करता था और ये बिक रहा वो बिक रहा। तो बहुत सारी क्रेविंग्स आती थी। लेकिन इतने पैसे रहते थे रहते नहीं थे और अ, लिमिटेड पॉकेट मनी ही मिलती थी। तो शुरू से ही ना अ, मेरे अंदर ना पैसे अ, अर्न करने की उसी टाइम से अ, चाह आ गई। तो अ, धीरे-धीरे अ, मैंने क्या किया अ, कुछ-कुछ चीज़ें मैंने अ क्या करता था कि कुछ-कुछ अ, टॉयज़ वग़ैरह होते थे ना तो वो मैं बेचा करता था दोस्तों से अ, कुछ पैसे मैं कलेक्ट करता था उस टाइम ना एक वो आता था वैलेट अ, चुकिया बोलते हैं इसको इधर। तो उसमें ना 1, 2, के 5 करके बचपन से ही मैं उसमें कलेक्ट करता था। फ़िर ना उससे खिलौने ख़रीदता था मैं। और जब मैं स्कूल में जाया करता था तो अ, कुछ-कुछ मेरे अ, अमीर दोस्त भी थे छोटे-छोटे थे। तो उनको मैं ना अपनी बातों से अ, बहुत ही प्रभावित कर देता था। फ़िर मैं उनको बेच देता था उससे कुछ प्रॉफ़िट हो जाते थे मुझे। तो इस तरीके से मैंने अ, शुरुआत की पैसे कमाने की। धीरे-धीरे अ, समय बीतता गया और जब मैं 10th में आया तो उस टाइम इंटरनेट का बूम चल रहा था। अ, एक्चुअली डिवाइस तो नहीं थी वैसी बट अ अ, सर कहीं से भी एक्सेस मिल जाता था। कई अ, थे अ, अंकल लोग थे उनके पास फ़ोन्स वग़ैरह र रहता था।
बिल्कुल। हाँ जी। <laughs> हुँ। बढ़िया। हाँ, हाँ। <laughs> हाँ जी। <laughs> हाँ जी। बढ़िया। अच्छा। ठीक है। हुँ, हुँ। हुँ।
तो अ, वहाँ पे अ, चीज़ें देखता था मैं। अ, गूगल सर्च करता था बहुत-सी चीज़ों के बारे में पता चलता था कि अ, वहाँ पे मैं शुरू से ही मुझे अ, एक्सप्लोर करने की बहुत ही अ, इच्छा मतलब आदत थी। तो नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर करता था। तो वहाँ से मुझे अ अ, क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पता चला। अ अ, और भी अ, स्टॉक मार्केट के बारे के बारे में पता चला तो अ, जो भी पैसे मेरे सेविंग रहते थे। अ, घर से मिले हुए पॉकेट मनी अ, ये 10th-12th की टाइम की बात है। तो वो वाला मैं अ, सेव करके अ, और उसपे मैं इन्वेस्ट करता था और कुछ दिन बाद ना मैं अ, स्कैल्पिंग करता था एक्चुअली। ये स्कल्पिंग होता है, कुछ दिनों के लिए आप इन्वेस्ट करो जैसे ही मार्केट ऊपर जाए, तो ऐसा नहीं की हर बार ज़रूरी है की प्रॉफ़िट ही हो, कई बार लॉस ही हो जाता था। तो ऐसे करके मैंने अ, इन्वेस्ट करा और धीरे-धीरे वहाँ से मेरी अ अ, अच्छी-खासी अर्निंग आने लगी। अ, इतनी अर्निंग आने लगी कि अ, मुझे घर से लेना नहीं पड़ता था। और धीरे-धीरे अ, और अच्छा स्किल अ, मैंने अ, बनाया जैसे कि मैं अ, शुरुआत से ही अ, मुझे टेक्निकल चीज़ चीज़ों को पढ़ना बहुत ही पसंद था। मैं कई सारे आर्टिकल्स पढ़ता रहता था। और फ़िर बस यही जर्नी है मेरी।
हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ। हुँ। बहुत बढ़िया। हाँ जी। बढ़िया। तो मतलब अ, अभी अभी इस ये जो आपने बताया इतना सारा कुछ कि देखिए पहले तो आपने जो आपके आपका बचपन था वहाँ पे तो आपने सच में बहुत ही दिमागी वाला खेल खेला था। ये तो काश मुझे भी मतलब आप मेरे स्कूल में पढ़ते तो मैं आपसे ये दिमाग ज़रूर लेती कि मतलब खिलौने ही मतलब ज़्यादा दाम पे बेच दिए बहुत सही। अच्छा उसके बाद जब आपने कहा कि ये प्रॉफ़िट वाला तो देखिए ये तो चलता है। तो क्या ये सारी चीज़ें आप अभी अ, अपने स्कूली परीक्ष प पढ़ाई के दौरान ही करते थे या फ़िर स्कूल के बाद का ये सारा कुछ बता रहे हैं आप? और स्कूल के बाद आने के बाद आपकी सोच क्या थी? क्या आप पढ़-लिख कर पैसे कमाना चाहते थे? या फ़िर पढ़ाई-लिखाई में किस अ, प्रकार के थे आप? आपको लगता था कुछ होते हैं ना मैं डॉक्टर बन के ही पैसे छापूँगा कुछ होते हैं कि नहीं भाई यही करूँगा तभी पैसे आएँगे। आपके क्या विचार थे इन सबको लेकर?
<laughs> देखिए अ, मेरे तो विचार हैं एक्चुअली अ, मैं बताऊँ तो मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं तो अ, मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मुझे नौकरी की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है। और जहाँ तक पैसों की बात है तो अ, मैंने स्कूल में ही अ, कंप्यूटर में इंटरेस्ट था जैसा बताया मैंने तो, उस टाइम भी मैंने कई सारे प्रोग्रामिंग सीखे है। अ, कई सारे फ्रीलांसिंग साइट्स सीखे, वहाँ से ही अच्छे-खासे अ, मेरी अर्निंग हो जाती थी। तो अ, इस तरीके से अ, और अभी भी अ, इन्वेस्टिंग की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी जॉब का ज़रूरत है और मैं चाहता भी नहीं हूँ फ्यूचर में जॉब करना। मेरी जहाँ तक अ, मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं खुद की अ, कंपनी स्टार्ट करूँ, कई सारे अ, कॉलेज में मैंने स्टार्टअप भी करे हैं, जो अभी भी चल रहे हैं और कई सारी अ, फ्रीलांसिंग साइट्स पे भी पे भी हूँ मैं, वहाँ से काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। जितनी की अ, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में भी नहीं हो पाती है, उससे जादी अ, ज़्यादा अर्निंग आप अ, कर सकते हो और बात रही स्किल्स की तो अ, शुरू से ही अ, बहुत सारे स्किल सीखे हैं अ, प्रोग्रामिंग हो गए हैं। जैसे पायथन हो होते हैं वो, लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज तो वो सब चीज़ें सीख कर अ, कई सारे अ, फाइवर हुए अपवर्क हुए हैं उन सब पर आपको बहुत सारे अ, काम मिलते हैं वहाँ पे। वहाँ पे आप प्रोजेक्ट उठा सकते हो, बहुत सारी काम कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अ, अर्न कर प करते हो और मुझे चाह नहीं है कि मैं डॉक्टर ही बनूँ और अ, इन इन इंजीनियर ही बनूँ। हाँ, हालाँकि मु मेरे पास मौका बहुत सारे आए हैं, कई सारे जॉब ऑफर भी आए हैं, अ, लाखों में पैकेजेस आए बट मैंने सब, को छोड़ दिया। तो मुझे तो अच्छा लगता है कि घर पे ही रह के काम करना, क्योंकि मेरा घर आरामदायक है एक्चुअली हो सकता है मुझे अ, घर पे ही रहने की अ, आदत हो, बाहर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों से आ आस-पास जाने में, तो मुझे घर पे रहना काफ़ी बहुत ही कंफर्टेबल रहता हूँ मैं यहीं से मेरी अच्छी-खासी हो जाती है तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ा कि, मैं कुछ बनूँ।
हुँ, हुँ। बढ़िया। अच्छा। हुँ। हाँ जी। जी। बढ़िया। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी। जी। बढ़िया। ये तो अच्छी बात है कि आपने घर से ही ये सारी चीज़ें करी और इतनी कहीं न कहीं उपलब्धियाँ भी हासिल करी, वो भी घर के अंदर रहकर। जबकि देखिए अगर मेरे मैं <chuckles> आपको अपना बताऊँ मैं तो इतनी आलसी हूँ, अगर मैं आपकी जगह रहती न तो मेरे पापा बिज़नेसमैन होते मैं कहती वाह! कितना सही है। लेकिन अ, मुझे खुशी हुई ये जानकर कि अ, कहीं न कहीं आप खुद के अ, पैसे कमाना जानते हो और सीखते रहते हो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा अ, मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ आपके साथ कि आपने कहीं पैसे इन्वेस्ट करे हों और आपका नुकसान हो गया हो? और अगर हुआ था तो उससे कैसे निकले थे आप?
अच्छा। हाँ, देखिए अ, शुरुआत की बात करूँ तो अ, ये अ, लॉकडाउन के टाइम की बात है। और उस टाइम अ, मुझे लग रहा था कि अ, क्योंकि लॉकटाइन लॉकडाउन है और पूरी मार्केट अ, नीचे गिरेगी, कुछ भी सब कुछ बंद है मंदी चल रही है। उस टाइम मैंने काफ़ी ज़्यादा अ, एक फ़्यूचर ट्रेडिंग होती है, तो उसमें मैंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। लगभग मैंने अ, एक बार में 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। उसमें क़ाफ़ी सारे मेरे लॉस हो गए लगभग 80 पर्सेंट अ, मेरी लिक्विडेशन हो गई, तो उस टाइम मुझे बहुत ही बड़ा झटका लगा था, लेकिन हालाँकि अ, मैंने धीरे-धीरे अ, पैसे अ, रिकवर कर लिए। तो ये मेरी सबसे बरी लॉस थी उसके बाद से मैं काफी केयरफुल हो गया और पैसों को मैं और अ, उसके लिए मैंने और स्किल सीखी, और मैंने एनालिसिस वगैरह और सीखा। अ, फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह क्योंकि अ, टे अ, मेरी टेक्निकल एनालिसिस तो बढ़िया थी। मैं चार्ट वगैरह बढ़िया से प्रिपेयर कर लेता था। लेकिन अ, मार्केट मुझे लगता है कि अ, जहाँ पर ट्रेडिंग करते हो लॉस की बात हो तो वहाँ पे फंडामेंटल चीज़ें भी अ, बहुत ही मैटर करती है कि कब क्या हो जाए? कब वॉर हो जाए? कब क्या स्टॉक मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये सब चीज़ों की बहुत ही खबर रखनी पड़ती है। तो इन सब में बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है, तो इन सब वजहों से लॉस हुआ था। तो आज भी लॉस तो होती रहती है। स्टॉक मार्केट का मतलब है कि आपको कभी लॉस कभी प्रॉफिट। तो ये सब तो हमेशा अ, होता ही रहता है। बस अ, अ, 1 पर्सेंट अ, अगर आपका अ, प्रॉफिट हो रहा है ज़्यादा मतलब समझ लो कि आपने 100 बार पैसे इन्वेस्ट किए तो अ, आपके अ, समझ लो आप 51 बार आपके प्रॉफिट हो गए। बस 49 बार टाइम आपने लॉस किया, फिर भी आप प्रॉफिट में हो। तो जरूरी नहीं हैं कि हर बार प्रॉफिट ही हो। तो लॉस और अ, प्रॉफिट तो होता ही रहता है, सिचुएशन ऐसी है। तो यही बात है।
जी। जी। हाँ। अच्छा। बढ़िया। हुँ। जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। ये तो है। हुँ, बिल्कुल, ये तो बहुत ही सही तरीके से बताया आपने कि कभी-कभी हमें लॉस भी होता है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे जानना चाहुँगी कि अ, जब आप पैसे कमाने लगे तो जब आपके पास पैसे ज़्यादा आने लगते हैं, तो उन पैसों का करते क्या हैं? आखिर इतनी धनराशि जाती कहाँ है? क्या आपने कहीं कोई बिज़नेस प्लान करके रखा है या फिर प अ, क्या करना चाहते हैं पैसों के साथ? आपकी कह सकते हैं अंतिम जो चीज़ होती है ना कि अल्टीमेटली आप उस पैसों को इन्वेस्ट कहाँ करोगे? आप अपने ऊपर खर्चे करना पसंद करते हो, घूमने पे पसंद करते हो, अपनी शौक़ पे ज़्यादा पसंद करते हो या फिर आपको लगता है कि बचत करना बहुत ज़रूरी है?
हाँ, देखिए, <chuckles> शुरुआत में तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे बचत की ज़रूरत है, तो शुरुआत में तो मैंने अपने सारे शौक़ पूरे किए, मुझे जो भी चाहिए थी। मुझे जो भी बाइक चाहिए थी, जो भी अ, कार चाहिए थी, वो सब मैंने ली। जो भी फ़ोन चाहिए था, बढ़िया से बढ़िया, जैसे भी कपड़े पहनने थे, जो भी चीज़ें करनी थी, वो सब तो मैंने सब करा। लेकिन एक समय आया कि मुझे है ना, इन सब चीज़ों से ना फ़र्क ही नहीं पड़ा, अब लगता है अ, मेरा अ, इस इन सब चीज़ों में खुशी ही खत्म हो गई है एक्चुअली। अब लाइफ़ का अ, पर्पस अ, कुछ और ही है अब मैं जो भी पैसे होते हैं, मैं कहीं न कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ और अ, अब थोड़ा सेफ़ खेलता हूँ क्योंकि जब <chuckles> बचपन में शायद हो सकता है अ, बचपन नहीं मतलब जब मैं थोड़ा अ अ, बड़ा हो रहा था, अपने एडल्ट टाइम में, तो अ, उस टाइम अ, थोड़ा रिस्क ज़्यादा लेता था। उस वजह से लॉस भी ज़्यादा ही अब थोड़ा सोच समझ के मैं एफडी करता हूँ, ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ, गोल्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसी-ऐसी जगहों पे अ, कम रिस्क एनालिसिस करके, ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट करता हूँ, तो पर्पस तो यही है कि पैसा आज से 20 साल बाद और भी 2 गुना, 4 गुना होते रहे। तो परपस यही है जीवन का कि अ, बस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो, उसको मल्टीप्लाई करो, कम्पाउन्ड करो, जैसे भी हो। तो यही है बस।
जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही और अ, काफ़ी बढ़िया तरीके से आपने बताया भी इसके बारे में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कोई नया है जो कि अभी पैसे कमाना शुरू कर रहा है, तो उसको आप क्या सलाहें देना चाहेंगे कि उसे किस तरह की अ, समस्याएँ आ सकती हैं और उन्हें किन चीज़ों से बचना चाहिए और क्या ऐसी गलतियाँ थी जो आपने करी हैं और उन्हें नहीं करना चाहिए?
देखिए अ, मुझे लगता है अगर कोई न्यू है, तो सबसे पहले है कि आप जैसे कई लोग साइड हसल के भरोसे बैठ जाते हैं। तो अ, साइड हसल वेबसाइट होते हैं सोचते हैं यही चलेगा लाइफटाइम तो ऐसा नहीं है। अ, साइड हसल कभी भी अ, आएँगे, चले जाएँगे, आते रहेंगे, कभी ऐसा भी होगा कि कुछ नहीं मिलेगा आपके पास। तो सबसे पहला यही है कि आप अ, कोई स्किल सीखो अ, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अ अ, प्रोग्रामिंग सीखी, वहाँ से मेरी स्किल अ, ऐसा स्किल सीखो आप की जिससे आप एक्टिव इनकम कर सको। पैसिव इनकम की तो बाद की बात है, जबकि अब जब आपके पास पैसे तो पहले आने चाहिए ना? और सबसे पहले आपके पास ढेर सारे पैसे आते रहने चाहिए, तभी तो आप इन्वेस्ट करोगे, तभी तो आप उसको अ, कल को 2 गुने, 3 गुने कर पाओगे। तो सबसे पहले की आप कोई एक बेहतर स्किल सीखो और अगर स्किल सीख के आप उससे पैसे कमा रहे हो धीरे-धीरे अ, अब आपको लगता है कि मेरे पास समय है, इस टाइम में मैं अ, साइड हसल भी कर सकता हूँ तब आप साइड हसल की तरफ देखो और उसको आप करो उससे जो भी पैसे आपके आ रहे हैं। फिर धीरे-धीरे धीरे करके आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ बढ़ो, जैसे सेफ इन्वेस्टमेंट हो गए जैसे आप अ, म्यूचुअल फंड्स हो गए, आप अ, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप देख ही रहे हो गोल्ड की प्राइस अभी अ, लाखों में है। अ, 10 ग्राम की प्राइस तो आप इन सब चीजों में धीरे-धीरे इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि समय के साथ आपका अ, पैसा भी जैसे-जैसे इन्फ्लेमेशन इन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आप जान ही रहे हो कितनी तेजी से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो आपको पैसे तो लोग कमा रहे हैं लेकिन पैसे को ग्रो करने की स्किल भी आपके अंदर होनी चाहिए, मुझे लगता है कि अ, तो इसलिए आप पहले तो एक कांस्टेंट इनकम बनाओ उस कोई स्किल सीख के और अ, हो सके तो आप जॉब करो, उनसे पैसे कमाओ, फिर आप धीरे-धीरे अच्छे से सेफ़ चीजों में पैसे को इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टीज हो गई जैसे आप लैंड खरीद सकते हो। इन सब चीजों में आप इन्वेस्ट करो ये अ, एक सेफ ऑप्शन है। फिर धीरे-धीरे जैसे आप अ, आप सीखते रहोगे लाइफ में आपको अ, रिस्क ल लेते रहोगे, थोड़ा-थोड़ा रिस्क लो क्योंकि रिस्क से ही अ, आप बड़े बनते हो। अगर आप लाइफ में रिस्क ही नहीं लोगे तो मुझे लगता है कि आप बड़ा नहीं बन पाओगे। तो रिस्क समय पे सही समय पे लेना ज़रूरी है मेरा ऐसा मानना है। तो इस तरह तरीके से आप बढ़ सकते हो आगे।
जी। हुँ। हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हाँ जी। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। जी, ज़रूर। हाँ। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि कहीं न कहीं लाइफ़ में रिस्क लेना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम रिस्क ना लें तो चीज़ें बढ़िया नहीं चल पाती हैं ये बात तो आपने सही कही है। अच्छा अ, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घरवालों का कैसा समर्थन रहा आपको लेकर के, आपकी चीज़ों को लेकर के मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। क्या आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप किसी चीज़ में, मान लीजिए पैसे कमा रहे हो और कभी ऐसा हुआ कि लॉस हो गया हो तो उस समय आपके घर वाले क्या आपके साथ थे?
देखिए, मेरे घर वाले इसमें कोई अ, सपोर्ट नहीं करते हैं क्योंकि अ, एक्चुअली पहली बात तो मैं घर वाले से पैसे ही नहीं लेता हूँ। तो अ, लॉस होता है तो वो तो खुद का है अपना तो अ, घरवाले म म ह मुझे कभी प्रेशराइज़ भी नहीं किए कि तुम ये कर लो, वो कर लो अ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे अ, फ़्रीडम दे दिया है और काफ़ी अच्छी पेरेंटिंग रही है हमारी शुरुआत से ही तो अ, तो उन्होंने तो पूरी फ़्रीडम दे रखी है और कभी वो ऐसा नहीं पूछते। हाँ, लेकिन कभी-कभी अ, उदास रहता हूँ कभी ऐसा लॉस हो जाता है तो पूछते हैं वो, तो मैं बताता हूँ तो फ़िर सब ठीक हो जाती है। तो मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी है कभी कि अ, घरवालों की अ, सलाह लेने की तो मैं तो खुद ऐसे ही अ, अपने हिसाब से चलता हूँ।
अच्छा। ठीक है। हुँ। उ, जी। हाँ, बिल्कुल। ये बात तो बढ़िया कही आपने कि कहीं न कहीं घर वाले ना अम सम समर्थन अगर करते हैं तो अंदर से एक आत्मविश्वास भी बना रहता है कि हाँ, आगे चलकर और भी पैसे बनेंगे। खैर आपसे बातचीत करके ना मुझे बड़ा मज़ा आया और उम्मीद है मेरी आपसे फ़िर बात हो। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए।
बिल्कुल। जी, मुझे भी आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, तो आपका बहुत ही धन्यवाद।